Alors en fait, heu, moi par rapport au travail, heu, je dirais que mes compétences majeures, c'est, heu, la rigueur, le sérieux, l'investissement, l'écoute, l'écoute aussi, heu, j'ai souvent occupé en fait des postes de direction et et j'ai toujours essayé justement, heu, bah, de ne pas être, heu, au-dessus des gens, heu, dans le sens, heu, heu, voilà, heu, les écraser, essayer de prendre le dessus sur eux, être, heu, un manager, heu, heu, dit dur et et et et exigeant, j'ai toujours essayé d'avoir de l'empathie, de l'écoute, d'accompagner les gens, heu, de ne pas les laisser en difficulté, heu, de valoriser justement leurs compétences, donc j'ai cette bienveillance et et j'ai à cœur en fait de travailler en harmonie, en dans les meilleures conditions possibles en fait que ce soit, heu, pour les uns comme pour les autres. Heu, je déteste le conflit, je n'aime pas du tout avoir, heu, heu, voilà, heu, des gens réfractaires, heu, heu, me retrouver face à des freins, des obstacles. J'aime bien en fait quand les choses sont fluides, heu, positives, heu, que tout le monde y met du sien et qu'on arrive à atteindre les objectifs, heu, dans les meilleures conditions.
D'accord. D'accord. Je vois. Ouais, effectivement, t donc heu, si si j'entends bien et que je comprends bien un petit peu ta personnalité, tu as un beau savoir, heu, être finalement, c'est-à-dire une belle empathie, une belle écoute. Heu, tu tu tu tu t tu aimes bien, voilà, être, heu, là pour les autres, aider, heu, dans la compréhension. Tu es pas forcément, heu, là pour, heu, dicter quoi que ce soit et être un petit peu, heu, vraiment en fait, si tu ce si je comprends bien, le point de vue de la hiérarchie, tu essayes de pas forcément le le montrer, ce serait ça?
Exactement, je je je préfère travailler effectivement, heu, en en harmonie avec les autres plutôt que d'avoir ce côté hiérarchique qui peut être effectivement un peu, heu, écrasant.
D'accord.